Muy bien, bueno, y en ese viaje hay algo que hacías en ese que te gustara más que nada, que te gustara tanto como lo que hacías en tu vida anterior, en en en este caso en México, aunque fuera por un solo día. ¿Te inspiró hacer algún cambio en tu vida después de regresar a México? Como cambiar de rumbo, lo que me dices, los hábitos, las cosas, la cuestión en criticar, en el que a lo mejor mostrar en la red so social la mejor foto, aunque el <giggles> el lunes siguiente no tengas ni para comer. ¿Te pasó eso?
Eh, no, no creo.
¿Hay algo más que nada, si hay algo que aprendiste de ahí que todavía aplicas en tu vida diaria durante, eh, viajes, más que nada a Méxi
O sea, ¿de de esta nueva vida?
Así es, que via cuando viajes a México.
¿O de? No, pues, o sea, sigo manteniendo ciertas costumbres. Por ejemplo, no sé, te hablo del tema de la comida. Yo siempre fui o más bien me acuerdo que mi mamá nunca fue de de comprar cosas, siempre era muy casera, ha haz tu comida y estas cosas. Y siento que esas cosas sí se me quedaron mucho. O sea, mi mamá la verdad era muy hogareña y eso sí es algo lindo que aprendí. O sea, de ahí como, pues, comidita casera siempre es más lindo que estar comprando. Y la carrera que yo estudié de nutrición me sirvió muchísimo para acá como para, pues, seguir alimentándonos de forma sana, porque aquí está loquísimo el tema de la comida rápida. O sea, hay tiendas en cada esquina de de todo. Entonces, es es es muy tentativo y muy práctico comer comida. Es lo más cómodo.
Ujú. Que rico, sí. Ujú. Parara. Yo sé, por tus <chuckles> Sí, porque es lo más cómodo, exacto, práctico, u ma exacto.
Pero, pues, son esas cositas que que no sé, que se me quedaron muy grabadas. O sea, son cositas positivas de, em, de México, de sobre todo de mi familia, que, pues, yo las sigo aplicando.
Ujú. Muy bien.